Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Мне вот такой интересный к вам вопрос прикольненький есть.
Да. Ага.
Ам, ну, никому не секрет. Скорее всего, иногда иногда вы тоже, как говорится, грешите этим делом, и вот мне просто хочется узнать, да вот, а, ш что же вас, может быть, подбешивает в готовых блюдах из магазина?
Даже не знаю. Мгм. Ну да, найти изначально скажу, что не грех вообще. А, нормальная практика, и, да, покупаю зачастую. Вот. А что меня бесит, так это соотношение цены и качества, и количества. Вот.
Мгм, мгм. О, о, верно верно верно. Я, а, могу так сказать. Вот в это мы сейчас говорим вот щас вот полностью про готовую уже еду, которую просто нужно разогреть или про какой-нибудь там полуфабрикат, который еще нужно в духовочку закинуть.
Видите. Ага. Ну да, да.
Ну, давайте про всё, и то и другое, потому что, например, я иногда покупаю, э
Мгм. Что еще.
Ну, например, и вот, э, такую, знаете, типа, и замороженная пицца, холодная пицца, она, типа, в холодильник вот и готовая, ее просто нужно запихнуть на 15 минут, и я помню, 1 раз просто ради эксперимента купил лазанью.
Да, да-да. Понимаю. М, интересно, да.
Какой ужас! Там столько майонеза, откуда-то ни возьмись!
Майонез? Господи!
Да, это так странно.
Господи, э, слушайте, впервые такое слышу. Э, я недавно из последнего покупал пиццу, такую вот как раз таки замороженную. М, и получается
Именно замороженную, да?
ну, как бы, я, тоже ее к с нагреваешь, и всё кушаешь.
Не, ну понятно, просто есть слегка маленькая разница между замороженной пиццей и, а, вот холодная такая пицца, да, как бы, вот сырая. На мне кажется, просто холодная пицца, она чуть-чуть посвежее, что ли, как-то немножко у нее и состав чуть-чуть другой.
Ага. Мгм. Да. Может быть, может быть. Ну да, получается, суть в том, что, э, там было 3 штуки, знаете, за 3 евро. Ну, они такие, по диаметру, может быть, э
У, вау, 3 штуки за 3 евро? Классно, нормально.
Да, но они небольшие, там сильно были, диаметром, знаете, там, может, 20 сантиметров, не знаю, не суть. Э, но как бы состав состав-то был, получается, не б большой, да, то есть в плане, там немн с сам этот был соус и с этот сыр немножечко так, и всё.
М, мгм.
Понимаете, то есть вроде бы 3 евро, а казалось бы, а, ну, а, как говорится, состав-то ничем не радует. Не, в принципе, да, ч ч чему, конечно, там чего ожидать можно было, я даже не знаю, но <chuckles> что есть, то есть.
Понятно. Мгм. Состав вообще никакой, да, мгм, мгм. Понимаю. Мгм. Ну да, вот что я тоже, в принципе, на самом деле не люблю именно в таких вот, э, делах, конкретно говоря, такой вот идее- это именно то, что ты никогда не знаешь, э, что тебе попадется.
Мгм. Абсолютно!
Что тебе попадется? Никогда не знаешь, и у меня такая же ситуация была, то что я кушал, эм, кажется тоже то ли пицца была, тоже д замороженная пицца, кстати говоря, тоже купил ее по скидончику, тоже подумал: "О, щас прикольно будет попробуем", э это такой на самом деле ужас, Господи Боже. Мне вот это вот бесит больше всего то что знаете то что э, кстати говоря, э, не только с магазинной едой это связано было, такое у меня и случалось например с заказами, да, типа с каких-нибудь мест, э, там такой прикол был то что
Ну? Да. М. Они говорить Ну? М, вы ещё заказываете?
Э, иногда да.
Да, мгм.
Мгм. Да. В общем там вот например если тоже какие-то скидки бывают, например если 40 % скидки на пиццу, да, предположим, я 1 раз такую вот например взял. И
Хорошо. Мгм. А! Со скидками только. Мгм.
такое ощущение то что там, ну да, со скидками, не со скидками неважно, <chuckles> такое ощущение, как будто эти 40% у вас прям взяли просто и содрали прям с этой пиццы знаете, то что в плане начинки всего остального.
Мгм, да, да. Ну понимаю, мгм. Конечно, скорее всего, так и было. Не говорите. Ну да, да, конечно же, это интересный такой момент, да, то, что вот мы немножечко прибедняемся, а, казалось бы, думаем всё равно, что-то нормально попадется, но, как говорится, даже такие моменты ничего нормального не попадается, к сожалению, скажите?
Ну что это за ужас такой, да? Мгм. Мгм, мгм. Да, очень-очень жалко, конечно, то что да, и поэтому как-то перестаешь потом доверять вот этим всем знаете скидочным каким-то предметам, э, скажем какой-то еде, даже, определенно. Я иногда еще вот, ну, мне кажется кроме пиццы с холодной и вот это вот лазаньи больше ни разу ничего не брал потому что, а, хотя нет, 1 раз, 1 раз я попробовал взять тоже такие же холодные типа не замороженные, а, типа полуфабрикатные холодные стрипсы.
Надежды никогда. Мгм. Мгм. Ну? А! Да. Ага, интересно.
Вот и оно нормальное, то есть выпеклась хорошо вроде бы.
Я пробовал что-то подобное, знаете, там, как бы, куриные эти были, получается, ножки. Э, не, и наггетсы тоже, кстати, помню брал, э, но вот, как раз-таки, эти ножки, они были, знаете, ну там мясо от силы как говорится, а, а, 1/3-1/4, да то есть от самой, ну, там этой.
Наггетсы? А. Мгм. Да, да, да, да, но это вот, знаете, типа разница в мясе, ну, потому что иногда бывает некоторых странах там 1 нога, она похожа на какой-нибудь там я не знаю, <chuckles> ну, примерно, наверное, понимаете о чем я, э, гигантские такие знаете ножки, типа или крылышки те же. А тут крылышки- как нормальное крылышко реально, да как бы оно маленькое, но
Мгм. Да. Да-да-да, по размерам конечно! Мгм.
даже не знаю, но съедобное. Да, но его надо прям много, на самом деле, покушать, чтобы наесться хоть как-то.
Маленькая и маленькая. <chuckles> Скажу так, да. Мгм. Так и получилось там, знаете, что, э, вроде бы, как бы, много было, но и при этом содержания не так много, поэтому это, скорее, иллюзия такая, чтоб ты кушаешь много, а на деле, как бы, нет. Вот.
Ну да, там костей на самом деле столько еще остается после, потом думаешь: "Вау, вау, что я щас покушал на самом деле?"
Мгм, абсолютно. Да, вот такое, получается. А наггетсы? Наггетсы пробовал, были неплохие, но, опять же, да то есть, э, насколько это полезно? Мгм.
Мгм. Ну наггетсы- это наггетсы с ними с ними, конечно, иногда хотя конечно пробовал и хорошие наггетсы тоже, но иног чаще всего наггетсы такие прям среднячковые попадаются с магазинов, я не знаю. А вы кстати их жарите, или печете?
Согласен. Я запекаю.
М, конечно ни они конечно же не такого же вкуса как жареные, но тоже пеку потому что мне лень столько масла тратить, знаете. Имею ввиду лень в каком смысле, ну, это же сами представьте себе, что лучше запечь- взял в духовку положил оно запеклось, это сиди жарь переворачивай еще.
А вы? Не говорите. Да и вообще не полезно. <chuckles> Да. Мгм. Не говорите. Такое не люблю, как говорится, я и на на на я если такого дело, если на то пошло бы, я бы и купил, как говорится, а, обычное мясо, и сам бы сделал себе эти наггетсы, и пожарил бы. А тут, как говорится, хочешь, что-то быстрое.
Мгм. Ну да, потому что, э, в конце то концов, я эту пачку реально для быстроты какой-то определенной взял, для удобства своего какого-то, а не вот этого вот всего, да?
Мгм. Вот, вот. Абсолютно.
Ам, что у вас насчет салатов, например? Бывает у вас тоже вот, ну, вы покупаете салаты готовые?
Покупал, н знаете есть такое, получается, в в магазинах же такие, эм, ну, а отсеки, где можно там какие-то салатики брать, да, то есть и взвешивать. Не знаю, как у вас, у нас тут есть, да. То есть ты идешь, взвешиваешь себе салатики, там, э, как бы есть отсек, да там где есть готовые салаты и где есть ингредиенты, там, к примеру, э, оливки, там, чесночок, э, листья салата, и тому подобное, и ты сам собираешь себе. Я вот такое пробовал. В принципе, неплохо, но как будто бы одностильно безвкусно. Вот.
Мгм. Мгм. Понятно, понятно.
Из-за холода, наверно, не знаю.
Наверное, или или, как говорится, ребята, м, такое себе сделали, да, ужасное, м, ужасную еду, назовем это так.
Ой, кто знает, да. Как говорится, что вообще ожидать от этой еды такой, не знаю. Никогда, э, как говорится, точно не знаешь, что хорошо выйдет, что не хорошо.
Мгм, мгм. У меня, кстати говоря, тоже вот с этим большая проблема. Особенно н вот, э, я никак не могу найти хороший, а
Мгм.
Б б Господи боже, хочу сказать, а, одну вещь, а в голову приходят блины почему-то. Не блины, а, эм
Да, ага. Понимаю понимаю, мгм.
<clicks tongue> Пельмени!
Панкейки? А.
Нет, пельмени пельмени, просто пельмени. Я вот, э, ищу пельмени, никак нормальные пельмени найти не могу. Знаете, они обязательно какие-нибудь там, я не знаю, с каким-нибудь странным мясом непонятным. Либо они, например, просто отвратительно невкусные.
Интересно.
Вы пельмени у себя там рядом находили где-нибудь?
Ой, нет, я даже не пробовал, тут, э, говорится, э, только сам, получается. Я вот недавно покупал эти, э, как эти п э, знаете, китайские, получается, дамплингсы, э, не знаю, как называется. Вот, э, в м э, в американском варианте называется potstickers. А, очень вкусно, относительно, знаете, там, соевым соусом, он их просто немножечко разогреваешь. Может быть, даже до этот до какой-то ло корочки доводишь с ш c 2 сторон. И вкусно.
М, мгм, мгм. 包子? Мгм, мгм. Мгм, мгм. Мгм, мгм. Мгм, мгм. Да да да да, там ещё нужно немножечко этот крахмальную вот эту ванночку сделать им тоже, и в чтобы вни на на дне хрустело так вкусненько. И всё, вуаля, ваша пища богов готова.
Мгм. Да-да-да, мне такое очень нравится, пожалуйста, видите. Ну, а, как говорится, в есть какой-то в этом плюс. А, к примеру, в них то, что там было много их, да, и по цене, да, то есть
Мгм. Мгм, мгм. В им ими можно было наесться? То есть там хорошая, да, как бы, этот це цена за
Да да. Ну, получается, стоило где-то 6 евро, да? И я, получается, 3 дня, а вот, а, э, вечером их, а, кушал, да. Там примерно, э, по в восемь штук, предположим, да, каждый день. А вот. И я, и и наедаешься. Мгм. Вот.
Мгм, мгм. Нормально? Мгм, мгм. Мгм. Хорошая пачка, здоровая такая. Мгм. Но это вот получается редкий такой пример, потому что у меня н у меня пока что, да, ни одни нормальные пельмени так вот и не ужились, к сожалению. Все какие-то очень страшные и невкусные. Вот, наверно, вот это вот больше всего, знаете, разочаровывает.
Да. Почему вы сами не сделали?
Да потому что мне лень.
Мгм.
Мне лень. У меня, на самом деле, даже если и не лень, то мне просто времени не нет столько, знаете, тратить на то, чтобы щас делать пельмени.
Понимаю. Ну да, это н нелегко. Тесто, мясо.
Конечно. Тесто, мясо, во ну, т это мясо ещё с луком нужно. Лук надо нарезать, лук почистить, мясо это сделать, ещё правильно поперчить, посолить, потому что неправильно сделаешь, то ещё тесто раскатать, да, друг на друга положить. Ой.
Мгм. Мгм. Ой, не говорите. Ну
У меня ещё формочки нету, у меня раньше дома формочка была, знаете, такая металлическая?
Ну да, да, с дырочками этими, мгм. Да-да-да.
Видели когда-нибудь? Вот. Вот. С такой вот было бы очень легко на самом деле: просто плюхнул там сверху еще 1, сделал и вот так ножничками. А нет, т такая специальная, этот ролик был, мне кажется, да.
Согласен. Ролик был, да. Ну, а, знаете, я вас понимаю. Всё-таки не знаю, получится как у вас. Просто же в некоторых странах не найдёшь нигде те же самые, получается, э, ну Э ф да.
Абсолютно верно, да, такие же продукты, к которым мы привыкли, да.
Мгм. Вот.
Понимаю. Я вот, кстати говоря, недавно нашёл квас.
Квас нашли? Неплохо. К я вообще забыл о существовании кваса.
Мгм, мгм. Да, только он <laughs> Понимаю, о чем вы. Я тоже на секундочку забыл, пока не приглянулся, не подумал, что это такое, э, спросил продавца, он говорит: "Это квас".
Мгм. Да. Мгм. Да.
А, потому что на банке написано "Йиро".
Ага.
Я такой думаю: "Окей".
Может, какое-то, э э, не знаю, местное название?
Может быть, может, это просто название какой-то компании, потому что это просто импортное дело, даже не местное. Вот. И, ну, на вкус сойдёт.
Или компания? Ага. Д а, понятно, ага. Мгм. Сойдёт или как, ну, как это ещё, п б э, вообще напоминало квас? Или, э, всё-таки
Как говорится. Не, оно да, оно напоминало квас, просто оно немножечко, м, на мой вкус н не очень хороший, да, как бы квас. Ну, это вот эта проблема баночных, на самом деле, вещей. Некоторые некоторую еду, некоторые, а, знаете, а, напитки
Мгм, мгм. Да.
мне кажется, лучше всё-таки вот в домашнем виде никак невозможно их вот за з за б э, этот тут я не знаю там
Да, понимаю, о чём вы. Мгм.
З запихнуть в банку, да, там, короче говоря, заморозить, то они все всё сво свой вкус теряют полностью. И всё, пиши пропало.
Заквасить. Да. Понимаю, вот, э о чём вы. Ну, э, интересно всё-таки, э, ну, с одной стороны думаешь: вроде бы хочется попробовать что-то, да, такого своего, а, с другой понимаешь, что вкус будет, скорее всего, м, не таким, да, то есть каким ты его помнишь, поэтому, м, есть ли вообще смысл в этом, его его так, а, покупать, да? И как-то, м, м, да, то есть минимум.
Мгм, мгм. Ну да. Иногда, хотя бы если ещё дёшево, то можно сказать то, что ладно. А иногда оно бывает и даже обходится как-то в конце недёшево, и ты думаешь: "Прикалываетесь, типа?"
Ага. Конечно, мгм. Не говорите, то есть, опять же, вот и цена получается высокая, и невкусно, э, и, как говорится, вообще чему здесь радоваться?
Ну, иногда да, иногда да, иногда да. Но у меня пока что вот эта вот холодная пицца, по крайней мере, которая вот в одном специфическом ма магазине продаётся. Э, она вот пока что моя самая любимая, потому что она по цене достаточно дешёвая, и начинки в ней достаточно много, и вообще очень прикольно, мне нравится.
Да. Круто. Мгм. Это хорошо. Мне кажется, знаете, есть продукты всё-таки хорошие, а, как говорится, которые, э, нужно, да, найти их ещё. Мгм.
Но надо всё попробовать, да, всё попробовать, всё перепробовать. Мгм. Да, да здравствует, как говорится, пищевая эта, э, пора экспериментов. Когда ты не у себя дома, а в другой стране, там всё надо попробовать, всё перепробовать, да?
Не говорите. Абсолютно. Ой, тяжело тяжело, но, как говорится, со временем, м, надо, да, то есть находить что-то, что те нравится, а не жить просто, как бы. Не жить, м, э, да.
Конечно конечно конечно нужно М, н не голодать, да?
Мгм. Не говорите. Ну, спасибо вам большое. Интересная тема вообще.
Так точно. Ну, большое спасибо вам. Мне тоже было.